Alam mo lately kasi, nagkakaroon ako ng parang ah, dilema 'no, kasi, ah, tawag dito, remote worker kasi ako, tapos yung kliyente namin is nasa Australia nasa Drouin 'no, Melbourne banda 'yon. Ngayon, ah, yung role ko kasi napaka-spesific ng industry niya, sa Australia, ah, hindi siya mahahanapan ng ah, trabaho dito sa Pilipinas. Kung may makita ka man, yung trabaho makikita mo is pang-Australia din, kumbaga remote job din siya. Ngayon ito yung parang ah, dilema ko kasi, nag nag-try lang naman ako actually, nag-apply ako sa isang nakita ko para lang malaman ba, kung ano ba actually yung halaga ko bilang empleyado, gets mo 'yon? Di ba minsan kasi, kapag naka 2 years ka na sa trabaho, parang magtatanong ka na sa sarili mo na eh, ganito ba talaga yung sahod ko? Di ba may mga gano'ng e instances, eh.
Hmm. Mm. Ah. Oo. Oo, meron ngang gano'n. Oo, oo. Oo.
Eh, di ako, tinry ko kasi siyempre wala naman mawawala at saka wala rin akong makita in the first place, so sabi ko, "Subukan ko nga 'to," Eh, di 'yan apply ako. Ngayon in-offeran ako ng ano, halos doble, ng sinasahod ko do'n sa employer ko na current. Kaya nagkakaroon ako ng dilema kung ah, tatanggapin ko ba yung ganong klaseng ah, offer nila? O kakausapin ko ba 'yong current employer ko na, "Boss nag-apply ako sa iba." Alam mo yon? Sabihin ko ba na, "Boss nag-apply ako sa iba ganito yung offer bakit ang baba nang bigay niyo?" Gaganonin ko ba sila pero hindi ko kasi alam papaano ko siya i-wo-word out 'no? So, ano kayang puwede kong gawin dito sa lagay na 'to?
Oo. Mm. Oo. Ano ba kasi 'yong mas mahalaga sa'yo, kung bakit ka aalis do'n at tatanggapin mo 'yong, ah, bagong alok? Ano ba, ah, benefits ba o mas mataas ang suweldo o mas mataas ang posisyon?
Hmm. Alam mo at masaya naman ako sa current employer ko, eh. Mabait sila unang-una, hindi siya toxic 'no, hindi yung tipong alam mo yun yung toxic Filipino culture sa trabaho, walang gano'n, kasi siyempre ibang lahi, halo-halo yung lahi dun. Tapos remote work pa ko tsaka protektado kami ng agency. Kasi may agent under ako ng agency, eh. So ngayon, alam ko kasi na 'pag may agency, babayarin nila yung agency, 'di ba, ganun yun, eh. Kumbaga may kaltas yung binabayad nila or yung su suweldo namin, kumbaga. Kaya nag nagtataka ako kung papaano kaya 'to, mahal mataas kaya talaga yung sahod ko? Kinakaltasan ba lang ba ako ng agency o ano, fair naman ba kaya nag-try ako. So, in terms of bakit ako aalis, actually ano lang talaga, ah, market research lang talaga at nagulat nga ako na doble. Ngayon, hindi ko lang alam papaano ko ba siya, ah, ia-analyze, kumbaga 'no. Kasi masaya naman ako sa current employer ko, eh. Kumbaga, ang pinaka naging concern ko lang is fair ba 'yong sahod, eh. 'Yon lang talaga, eh.
Mm. Oo, oo. Hmm, ganda 'no. Mm. Ayun. Oo, tama. Oo, ganun. Oo. Oo. Yung nag-aalok sa'yo ngayon. 'Yong bagong nag-aalok, ano ba 'yan, ah, pangmatagalang trabaho ba 'yan, matatag ba 'yan, alam mo 'yong gano'n oo, sige.
Mm. Hmm, actually, oo. Oo nga buti nabanggit mo 'yan kasi, ah, 'yong current employer ko 'yong industry nila, 'yong company nila 10 years na. So alam kong ano na sila beterano na sila 'no, sa industriya. Engineering kasi 'yon eh. Pero itong inapplyan ko gano'n din, ang pinagkaiba lang eto et dit eto, ah, dito nagkakatalo, ang pinagkaiba direct hire, 'yong inapplyan ko, walang agency. So ibig sabihin, hindi ako protektado ng agency, yung tipong pag nawalan ako ng trabaho merong ipapalit sa trabaho ko ganun, walang ganung protection 'no. Pati yung mga pag-aasikaso ng taxes ganyan, tsaka contributions ako din gagawa. Kaya hindi ko matimbang per say 'no, kaya nalilito rin ako papaano ko ba siya ako kokontrahin ko ba, tatanggapin ko ba yung, ah, inalok nung employer na yun or or what, papaano ko ba siya i-wo-word out ng maganda?
Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm. 'Yung yung bago ngayon ang sabi mong gusto mong apply-an matatag ba 'yong company nila? Titignan mo rin kasi yun.
Oo tingin ko, 10 years na rin kasi sila eh, pareho lang sila ng current employer eh. Mm. Pinagkaiba ng mga direk
Ah, okey. O, tapos mas malaki 'yong sweldo, ganyan?
Ano yun?
Mas malaki yung sweldo?
Well, oo, kasi direct hire siya unang-una, so ibig sabihin walang kaltas-kaltas 'no walang fees, sa agency, kasi sa akin pupunta lahat ng sahod kumbaga. Ngayon, hindi ko alam totally kung worth it ba siya nung abala alam mo yun kasi siyempre mag-aabala ako eh. Ah, aabalahin ko pa yung sarili ko magbayad ng tax, 'no? Although online naman lahat yun yung contributions etcetera, pero still, alam mental load pa rin yun para sa'kin eh, kaya in terms of matatag, 'no matatag naman 10 years pareho, yun lang, ang kabado lang ako konti kasi <chuckles> direct hire siya walang proteksyon.
Mm. Oo, oo. Pero ano, siguraduhin mo lang, na, tanggap ka na doon, bago mo lisanin 'yong, itong current job mo.
Oo, nga eh, yun nga ang iniisip ko pero iniisip ko na nga ngayon eto ah, gusto ko lang din humingi ng advice dito. Maganda bang hindi naman masama no sigur mali mali siguro yung naisip kong itanong. Ah, hindi naman siguro masama na, tumingin ako sa ibang trabaho 'no tapos ipaalam ko sa kanila na, ah, uy sir or boss, nag-apply ako sa ganito ganito 'yong offer puwede bang i-renegotiate natin 'yong salary ko kasi ayoko naman talaga umalis sa kumpanyang 'to masaya naman ako dito in the first place talaga. Um, okey lang ba 'yon yung gano'n sabihin ko sa kanya 'yon?
Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Puwede rin naman oo, kasi may nag-o-offer sa'yo na mas malaki eh.
Mm, eh pa'no 'pag ni-let go ako. <laughs> Yun lang pa'no yun 'pag ganun.
Oo. Ano.
So dapat secure ko sarili ko, ganun.
Oo, kailangan talaga ano ka na 'yong nakaano ka na talaga do'n na-hire ka na talaga sigurado na makakapagtrabaho ka do'n at least iano ka man dito alisin ka man dito sa current mo sigurado ka na oo, saka alam mo ba mayroong mga tao na hindi sila nag-i-stick lang sa isang company gusto nila 'yong ah nag-a-apply sila sa ibang company para sa mas maraming karanasan mas malaking suweldo 'yong mga gano'n meron talagang mga taong gano'n nagsu-success naman sila.
Mm. At least safe na ano. Hmm. Ano ng talon. Mm. Hmm, okey so, hindi man talaga ano kumbaga kasi first job ko rin kaya medyo nag-aalangan din ako at weird din sa kanila pero eto 'no hingi lang ako ng parang payo dito sa gantong klaseng senaryo although wala pa siya hindi pa nangyayari ah, advance lang ako mag-isip. Papa'no pag gan'to. 'Di ba nag-apply ako, inofferan na ako ng x amount ng pera. Tapos sasabihin ko sa employer ko na uy, boss inap nag-apply din ako nag-apply ako dito. Um, gan'to eh 'no in-offer sa'kin pero 'yong initial na plano nga kasi sana tanggap dapat tanggap na ako 'no para in case na umayaw sila, ah, kaya kunyari 'di 'di nila kayang tapatan 'yong offer 'di ba. Sab sabihin nila ay hindi namin kaya pero tingin ko magandang growth 'yan sige let go ka namin halimbaw ganun yung nangyari okey smooth yung mangyayari eh, paano 'pag nag-counter sila tapos tinanggap ko na yung isa, papaano naman yung situation ko dun.
Mm. Mm. Oo. Mhm. Mm. Mm. Okey tinanggap mo yung isa tapos yung current mo, ah, pumayag?
Nag-counter. Hindi, hindi siya pumayag nag-counter siya tinapatan niya, eh, papaano ko sasabihin na, "Ay wait lang ah, alam kong sinabi kong tanggap na ako pero, ah, wait lang ah, kasi, kinounter ng cur current ko eh." Papaano naman 'yon hindi ba ako mag-mumukhang ewan sa kanila? Na nag-apply ako tinanggap ko tapos biglang bawi, gano'n?
Oo kung Pero ano 'no, para sa'kin lang, ah, mas maganda yung marami ka ring, ano, na napagtatrabahuhang iba't ibang co company, pero kung government
Mm.
talagang ano do'n maganda manatili ka do'n, pero kasi 'yan mga private 'yan, 'di ba?
Oo, private eh. Mm.
Tama ba? Oo, subukan mo rin kasi eh. Ayun mas malaking sweldo.
'Di naman masama 'no na ganun gawin ko kasi, alam mo may point ka rin do'n, ah, 'no exposure din eh, kumbaga may ma-me-meet akong bagong tao. Na na napapaisip lang din ako ano kasi, halim halimbawa kino ah, 'di naman kasi talaga ako ano, tawag dito? Hindi naman ako parang galit sa current employer ko, masaya masaya naman ako sa kanila. So 'pag kinounter nila 'yon, tipong tinapatan nila 'yong offer, edi happy-happy talaga ako kumbaga, ah, dodoble 'yong sahod ko ng hindi ako umaalis eh. Pero at the same time, kailangan kong magsugal, na tanggapin 'yong kabila, para lang ma-threat itong current 'di ba alam mo 'yon? Para mala maramdaman nila na, "U,y aalis talaga siya seryoso na siya, sige tapatan natin." <chuckles> So papaano ko naman kokontrahin 'yong ano, 'yong pinag-apply-an ko? Papaano ko sasabihin na, "Ay sorry po, alam kong ah, nag-bigay na ako ng commitment sa inyo pero, ah, nag-bago isip ko kasi kinounter ng current ko" Papaano ko ba iwo-word out yun sa kanila?
Mm. Oo, oo, oo hindi naman, oo. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm, pwede. Kasi oo puwede puwede mo ring sabihin kasi, lalo pa naman 10 years ka na diyan sa current job mo. Alam mo na 'yong mga kalakaran nila, halimbawa kung mag-li-leave ka hindi naman sila maselan, tapos sanay ka na gamay mo na 'yon tapos 'yong mga katrabaho mo.
Mm.
Mas okey lang din. <chuckles>
Mm. Oo, pero hindi naman siguro ano 'no? Hindi naman nila mamasamain na, "Hala umoo ka na tapos biglang bawi?" <laughs> Nag-tam oo nga yun nga iniisip ko eh, nag-tampo 'no? Parang grabe naman 'tong em employee ng ganong kumpanyang 'to, big biglang bawi, atras ano, an ano bang tawag sa gano'n atras abante. <laughs>
Hindi naman. <laughs> Hindi ka naman nila kaano-ano eh. <laughs> M Tsaka unang-una, 'di ba, sabi nga eh, sabi nga ng iba eh. 'Yong company hindi mo naman, pamilya talaga 'yan, trabaho, trabaho lang. Hindi naman mag-tatampo sa'yo 'yon. <laughs>
Okey lang naman 'no? Mm. Mm. <laughs> So yun yung dilemma ko eh, sa gan'to eh, 'no so, I think maganda nga na ano, ah, kumbaga i-secure ko yung sarili ko 'no? So yun yung importante number 1.
Ayun. Mm. 'Yon ang number 1 mahalaga yun.
Tapo Secure ko yung sarili ko, kasi, tama ka naman eh, tama yung payo mo na, hindi ko naman sila pamilya ba't ba iniisip ko pa yung mararamdaman nila, di ba, <laughs> nag-tatrabaho tayo para kumita eh. Tama, 'no? <laughs>
Oo. Oo. <laughs> Oo at least ginagawa natin nang maayos yung trabaho natin. Oo.
Oo nga, ayan sige mukhang nalinawan naman ako sa dilemma kong to, maraming salamat sa ganong payo napaka-direkta. <chuckles>
Walang anuman, salamat din.